Durch.
Ja, mhm. Du hattest den Fokus woanders auch in Mhm.
Ja. Und habe dann die Bachelor Arbeit halt in 2 Wochen runtergeschrieben, ne? Mhm.
Okay, ja, der Mhm. Das kann, äh, 'n Einfluss gehabt haben, ganz sicher. <chuckles>
Hm, ja, richtig. Und das hat meinen ganzen NC dann runtergezogen, ne? Ich habe meine Bachelorarbeit grade so nicht verhauen. Und, ähm, ja, ist halt es ist, wie es ist im Endeffekt und, äh, kann man jetzt auch nicht mehr ändern.
Mhm. Und wenn man so jetzt zurückblickt, hättest du etwas anders, ähm, machen können zu dem Zeitpunkt?